जी। तो आपने देखा होगा कि आजकल की ज़िंदगी में हम लोग स्क्रीन से इतने ज़्यादा यूस्ड टु हो चुके हैं हमें इतनी आदत पड़ गई है फ़ोन, लेपटॉप, टेबलेट्स ये सब यूस करने की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है?
हाँ, जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। जी। देखिए अ, आज का आप किसी से भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उनका स्क्रीन टाइम पूछेंगे तो देखिए मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति आज 5-6 घंटे से कम बोल पाएगा और देखिए वही हाल मेरा है। देखिए मेरा भी जो है ना, अ, स्क्रीन टाइम अभी अ, 6 घंटे के आस-पास चल रहा है जो कि मैं मानता हूँ कि देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि 6 घंटा देखिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और देखिए अगर इसको हम मैनेज नहीं करेंगे ना तो जो देखिए इतनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ना हमारी देखिए आँखें ख़राब हो सकती हैं। और <clears throat> देखिए साथ ही साथ जो है ना, हमें देखिए अ, स्क्रीन टाइम से हम जो है ना, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक सकते हैं जिसके माध्यम से ना हमें मानसिक अ, मानसिक स्थिति देखिए हमारी बिगड़ सकती है, हमें मानसिक बीमारियाँ हो सकती हैं। आजकल देखिए और साथ ही साथ देखिए अगर हम इतना समय अपने फ़ोन को देंगे तो हम अपने प्रियजनों को समय नहीं दे पाएँगे और
<chuckles> जी। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। जी।
ये देखिए हमारे जो है रिश्तो में जो है खटास आ सकती है। तो देखिए अभी जो है ना, मैं इसलिए इसी वज़ह से कोशिश कर रहा हूँ कि जो है सब अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा-सा अ, कम करूँ और जो है ना, अ, अपने आसपास वाले लोगों को समय दो खुद को थोड़ा-सा समय दे पाऊँ। और जो और भी ऐसी एक्टिविटी कर पाऊँ जो की मुझे कहीं न कहीं मेरे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से फ़ायदा दें और अपने जीवन में ना एक आगे बढ़ने में मदद करें क्योंकि देखिए आजकल देखिए दुनिया जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अ, कॉम्पिटेटिव हो गई है। देखिए तो उसमें देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है खुद को बेहतर नहीं बनाएँगा ना तो वो कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ रह सकता है जी।
बिल्कुल। जी। जी। वो तो गया। बिल्कुल। सही कहा आपने। तो जैसे आपने ये कहा कि हमारे रिश्तों में स्क्रीन टाइम की वज़ह से दरार पड़ती जा रही है। तो आप भी जानते होंगे कि इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के माध्यम से हम एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं जैसे आप हर व्यक्ति को कॉल तो नहीं कर सकते पर आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आजकल दोस्त जुड़े रहने के लिए एक-दूसरे को रील्स भेजते हैं। एक-दूसरे को मैसेजेस करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा तो है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ना मतलब हमारा ज़्यादा इंस्टाग्राम यूस इंस्टाग्राम करना मतलब हम अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं हम मन से रोज़ बात कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम उनसे दूर होते जा रहे हैं? उससे क्या मतलब है आपका?
हुँ, हुँ। हाँ, जी। हाँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए इनसे हम दूर इस प्रकार से हो रहे हैं। देखिए मैंने दोस्त नहीं लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो करीबी जैसे हमारे माता-पिता हो गए हमारे भाई-बह भाई-बहन हो गए तो देखिए वो देखिए हमारे अगल-बगल में रहते हैं। लेकिन आजकल हम देखिए अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा जो है व्यस्त हो गए हैं कि हम जो उनको ही समय नहीं दे पाते हैं हमारे जो पास रहते हैं। तो देखिए इस वजह से मैं मानता हूँ कि एक रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ रही है। अगर हम उनको समय नहीं देंगे। देखिए रिश्ते चीज़ ही ऐसी हैं हम जिनको अगर समय दें तो देखिए वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं और अगर समय ना दें तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और स्क्रीन टाइम ना उसमें देखिए एक बहुत अपनी एक भूमिका निभा रहा है। हम जैसे <sniffs> स्क्रीन टाइम जो है इतना ज़्यादा हमारा बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि हम फ़ोन को ज़्यादा समय दे रहे हैं अपने रिश्तों से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं फ़ोन को। तो उस वजह से देखिए हमारे रिश्ते जो आजकल अपने अ, माता-पिता से देखिए उतने अच्छे नहीं हैं अपने भाई-बहन से उतने अच्छे नहीं हैं। देखिए कहने को तो देखिए खाना वगैरह भी देखिए लोग साथ में खाते हैं और बैठते हैं साथ में लेकिन देखिए वो फ़िर भी उस समय भी अपना फ़ोन चला रहे होते हैं। किसी को नहीं खबर कि एक अ, जैसे उनके माता-पिता के साथ या फ़िर प्रियजन के साथ देखिए उनके दिन में उनका दिन कैसे बीता? हम ये हाल-चाल भी आजकल तो ढंग से नहीं पूछते हैं। हम इतने ज़्यादा अ, जल्दबाज़ी में रहते हैं तो उसे वजह से देखिए हमारे जो हैं ना इनसे रिश्ते थोड़े से खटास हो रहे हैं। और देखिए इसके अलावा स्क्रीन टाइम में इंस्टाग्राम में देखिए रील्स भेजने से मैं नहीं मानता कि जो रिश्ते जो हैं मज़बूत होते हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छे से एक-दसरे की मदद करना हो गए समय बिताना इसी में मानता हूँ कि एक रिश्ते मज़बूत होते हैं। जी।
जी। बिल्कुल। जी। हुँ। सही कहा। हुँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल सही कहा। हाँ। सही बात है। जी। जी। बिल्कुल, क्या बात कही आपने सही कहा हमारे करीबी हमारे आस-पास रहते हैं पर हम स्कू स्क्रीन के चक्कर में हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो आपने मेंशन किया पहले कि हमारा मानसुलिक मानसिक संतुलन भी स्क्रीन टाइम की वज़ह से लैपटॉप, फ़ोन्स की यूज़ की वजह से बिगड़ता जा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कुछ क्या तरीके हैं, जिससे स्की स्क्रीन्स हमें मांस हमारे मानसिक संतुलन को खराब करती जा रही है, और हम लोग कैसे उसे मेंटेन करें?
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अ, देखिए मैं इसका मुख्य कारण ये मानता हूँ कि आजकल जैसे हम बहुत ज़्यादा अ, फ़ोन चलाते हैं अब देखिए हम ना अ, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। देखिए, मानसिक थकान हमें होती और देखिए उसके बाद भी जो हम आराम नहीं करते हैं। हमारा देखिए आजकल एक दिनचर्या ऐसा हो गया कि हम सुबह ज उठते हैं 10 ए क बजे और जो है रात को हम 1- 1, 2- 2, 3-3 बजे तक सोते हैं। तो देखिए एक तो हमें पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती और उसकी वज़ह से देखिए एक अ क्योंकि दे और देखिए ज मुख्य जो समय हमारा देखिए जब 6-6 घंटे अगर हमारे स्क्रीन में जा रहा है और हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है। तो देखिए ये बिल्कुल जो है ना मानसिक समस्या लाने का एक मुख्य कारण है और साथ ही साथ देखिए आजकल जिस प्रकार का जी-जीवन हो गया ना देखिए स स्क्रीन टाइम बढ़ने से। तो देखिए आजकल सिर्फ मानसिक रूप से थकान होती है और शारीरिक रूप से जो है थकान नहीं होती है। इस वज़ह से देखिए लोगों को ढंग से ना रात को नींद नहीं आती। देखिए क्योंकि देखिए शरीर तो थका थका हुआ ही नहीं है तो नींद भी कैसे आए? तो देखिए इससे देखिए है बहुत सारी, सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं इस वज़ह से और साथ ही साथ देखिए स्क्रीन को इतना ज़्यादा समय देने से ना कहीं जैसे रिश्ते मैंने आपको बताया कमज़ोर होते हैं। तो उससे जो है ना व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति नहीं बचता है। अ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बचता है बात करने के लिए और अकेलेपन का बहुत ज़्यादा एक समस्या आजकल लोग जो हैं फेस कर रहे हैं। इस वज़ह से भी देखिए डिप्रेशन वगैरह में लोग चले जाते हैं। जी।
जी। बिल्कुल। सही कहा। हुँ। जी। बिल्कुल। सही कहा। बिल्कुल। जी। हाँ। अ, जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी विस्तार से आपने ये चीज़ें बताई और काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, बिल्कुल सही कहा। तो, ये जो चीज़ें आपने बताई कि हम आप हमें एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमें इस चीज़ की वजह से हो रही हैं। बच्चे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अगर बच्चों का मन नहीं लगता घर पे तो माँ बाप उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं, कि रहो अपने फ़ोन में लगे। माँ बाप के लिए भी वो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। तो, आपका इस बात पे क्या कहना है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को किस तरीके से प्रभावित करती है?
<chuckles> जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए ये सारी चीज़ें ना बच्चों को एक छोटी उम्र से ही, जैसे देखिए, 2 साल का बच्चा होगा अगर वो देखिए रो रहा है तो उसको ये सामने कोई कार्टून वगैरह लगा देना। और खाना खिलाने के लिए कार्टून लगा देना मैं मानता हूँ कि देखिए ना बचपन से ही ना उनकी जो है आदतें बहुत ज़्यादा बिगाड़ना अ, बिगाड़ने के वाली बात हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा जो इतनी छोटी उम्र से अगर उसको फ़ोन की एक लत लग जाएगी अभी से तो वो, उसका तो देखिए पूरा जीवन पड़ा है और अभी से ही, उसकी देखिए एक तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चों की आँखों पे चश्मा लग जाता है। और इसके साथ-साथ देखिए, इससे क्या है ना उसका एक तो। ध्यान जो है केंद्रित करने की जो एक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हुए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसके साथ-साथ देखिए वो आगे चलकर ना अपने स्क्रीन टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर पाता। तो, देखिए मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए ना स्क्रीन टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं न कहीं देखिए हमें जैसे अ, हमा हमें भी देखिए थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए और मैनेज करना चाहिए स्क्रीन टाइम को। क्योंकि देखिए हम ही जो है ना उन बच्चों के अ, रोल मॉडल हैं हमें ही बच्चे देखते हैं, और हमसे ही सीखते हैं। अगर हम उनके सामने बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे ना तो अ, वो भी करेंगे और हम अगर उसको मैनेज करेंगे और उसको कम रखेंगे तो वो भी ये चीज़ को सीखेंगे और थोड़ा-सा कम समय देंगे मोबाइल फ़ोन को, स्क्रीन टाइम को और उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा कम रहेगा। जी।
जी। बिल्कुल। वो तो है। बिल्कुल। जी। सही कहा। बिल्क। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छा जवाब था। तो आप स्क्रीन टाइम मैनेज करने के लिए खुद क्या स्टेप्स लेते हैं? और अगर आपके बच्चे होंगे या फिर आपके बच्चे हो फ्यूचर में, तो आप उनके लिए क्या स्टेप्स लेंगे ताकि आप दो दोनों का आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का स्क्रीन टाइम रेगुलेटेड रहे?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो देखिए मैं ना खुद को अब जैसे स्क्रीन टाइम जो कम करने की तरफ़ बढ़ रहा हूँ। तो देखिए मैंने कुछ थोड़ा-सा व्यस्त रखने कोशिश करता हूँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ना अपने जीवन में कोई खेल से जुड़ रहा हूँ जिसके माध्यम से जो है ना मुझे इतना जो है ना खाली समय ना मिले कि मैं जो है स अ, मोबाइल फ़ोन चला पाऊँ और अपना मेरा एक स्क्रीन टाइम बढ़े। और उसके साथ-साथ देखिए मैं मेडिटेशन वगैरह का सहारा ले रहा हूँ, जिससे देखिए, मेरे ऊपर ना थोड़ा-सा मतलब खुद का म खुद के ऊपर एक नियंत्रण आए आत्म नियंत्रण आए जिसके माध्यम से मैं ये स्क्रीन टाइम को ना देखूँ। तो देखिए जितना ज़्यादा ब हम हम खुद को व्यस्त रखेंगे ना देखिए अ, अच्छे कामों में ऐसे कामों में जो कि हमें आगे बढ़ने में जीवन में मदद करेगा, उतना ही देखिए हम जो है स्क्रीन टाइम और मोबाइल फ़ोन से दूर होंगे। और साथ ही साथ देखिए इससे ना हमें देखिए जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और देखिए अ, दूसरी तरफ़ जग अगर मैं बच्चों की बात कहूँ देखिए मैं ना कोशिश करूँगा कि उनको जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उस उनको पहले तो खिलौनों से खिलाओ जिसके माध्यम से जो युस उनको ना स्मार्टफ़ोन वगैरह के और स्क्रीन टाइम की लत ना लगे। और इसके साथ-साथ देखिए मैं ये मानता हूँ कि हम जो उनको अ, फ़ोन लगाकर दे देते हैं ना कार्टून लगाकर देना। मैं मानता हूँ कि ये उनकी आदत बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है और जैसे-जैसे वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको भी कहीं न कहीं एक खेल से जोड़ा जा सकता है जिसके माध्यम से वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएँगे। एक अच्छा अ, दिनचर्या अपनाएँगे और मतलब एक अच्छा जीवन जो है यापन कर पाएँगे। जी।
बिल्कुल। अच्छा। अरे, वाह! बिल्कुल। क्या बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। सही। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जैसे कि आपने बताया कि आजकल अ, लोग स्क्रीन्स में काफ़ी ज़्यादा अ, व्यस्त होते जा रहे हैं तो काम के लिए भी कुछ लोगों को स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस। और अ, का भले ही आप दिन भर आप वर्क फ्रॉम होम की वजह से स्क्रीन में देखते जा रहे हैं आपको आपका पर्सनल टाइम भी कुछ स्क्रीन्स पे बिज़ गुज़ारना होता है। जैसे आपको मेसेजेस चेक करने हैं, आपको जिन लोगों से बातें करनी हैं या फिर अ, गेम खेलने हैं या फिर आपको रील्स देखनी हैं। तो सोशल मीडिया भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आजकल है ज़रूरी क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी स चीज़ें काफ़ी जल्दी आ जाती हैं और काफ़ी अच्छी-अच्छी इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा काम के लिए स्क्रीन टाइम और हमारी पर्सनल का चीज़ों के लिए स्क्रीन टाइम हम कैसे मैनेज करें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो हम सोशल मीडिया पे स्क्रीन टाइम जो देख अ, हमारा बढ़ता है ना? देखिए मैं मानता हूँ कि वो हमें ना कम नहीं आता। जैसे आपने कहा ना कि सोशल मीडिया पर चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं, तो इसके लिए देखिए हम जो है न्यूज़ पे अ, ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा न्यूज़ देखने पे फ़ोरम्स हैं अलग-अलग इस प्रकार के जो कि देखिए ऐसा अ, लेटेस्ट अपडेट जो भी हम इस दुनिया में चल रहे हैं वो हमें बताते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया उसका एक बहुत अच्छा साधन नहीं है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर <coughs> हमें ज़्यादातर देखिए रील्स वगैरह ही मिलते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो समय जो है व्यर्थ से ज़्यादा होता है और हम जो है सिख जो है चीज़ों को कम पाते हैं। और इसके साथ-साथ देखिए मैं ये मानता हूँ कि हम जो है इसके कारण आजकल देखिए दिखावे-बाज़ी में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं जिसके माध्यम से ना हमारे जो एक रिश्ते बहुत ज़्यादा अ, ब अ, बिगड़ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए अ, मैं ये मानता हूँ कि देखिए स्क्रीन टाइम को अगर हम इसी प्रकार से अ, अगर हमारे बढ़ता रहेगा और कम नहीं होगा ना तो मैं मानता हूँ कि हम ना एक आत्म-नियंत्रण खो देंगे मतलब खुद को ही हम जो है ना नियंत्रण खुद का खो देंगे। और खुद को मतलब कोई भी हमें जैसे कोई कार्य करना होगा तो उसमें हमारा मन नहीं लगना और ये सब चीज़ें तो देखिए आजकल आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा आम हो रही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि देखिए स्क्रीन टाइम को आजकल मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जी।
जी। बिल्कुल। हाँ। होता है। जी। जी बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। जी। तो क्या आप अ, स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए कोई टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं? जैसे हमने देखा होगा कि मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है सेटिंग्स में जाके। तो वो क्या आप ऐसे कुछ अ, जैसे मैंने शुरुआत में भी जब आपसे पूछा था कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है? आपने मुझे तुरंत ही जवाब दे दिया था कि लगभग 6 घंटे के आस-पास मेरा स्क्रीन टाइम है। जो जिससे मुझे पता चलता है कि आप शायद अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करते होंगे। तो क्या ऐसा कुछ है? आप ऐसा कुछ करते हैं?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी। अ, मैं तो ऐसा कोई ऐप तो नहीं यूज़ करता हूँ लेकिन मेरे फ़ोन में क्या है ना इनबिल्ट ही वो सब है कि जिसमें से स्क्रीन टाइम पता लग जाता है और उम, देखिए अ, मैं जो है अभी देखिए फ़िर भी जो है प्रयास कर रहा हूँ कि इसको और भी कम करूँ। देखिए मेरा जो एक मैं मानता हूँ कि हम अगर ए एकदम से इसको अ, कम करने जाएँगे ना कि देखिए अब मैं 6 घंटे कर रहा हूँ तो मैं सोचूँ कि मैं इसको दिन में 1 घंटा कर दूँ या 1/2 घंटा कर दूँ, तो वो संभव नहीं है। <coughs> अभी देखिए अगर 6 घंटे से मैं अ, 5:30 घंटे करूँ, 5 घंटे करूंँ, 4:30 घंटे करूँ। ऐसे धीरे-धीरे अगर मैं छोटे-छोटे एक गोल्स बनाऊँगा ना छोटे-छोटे लक्ष्य बनाऊँगा तो शायद मैं उसको प्राप्त कर लूँगा। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा लक्ष्य अ, रख लूँगा तो देखिए मैं अभी एकदम से वो इतना ज़्यादा बदलाव लाना मेरे जीवन में संभव नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि देखिए अगर अ, कोई भी व्यक्ति अपना स्क्रीन टाइम को कम करना चाह रहा है तो वो ऐसे छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ और इसके माध्यम से मैं मानता हूँ कि वो ना सफलतापूर्वक जो है अपना स्क्रीन टाइम को कम कर सकता है। जी।
बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं जिस दिन आपको किसी काम की वजह से या लेट्स से बोर्डम की वजह से आपका स्क्रीन टाइम उस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और आपको ध्यान में आ गया कि अरे! मैं तो पूरा दिन फ़ोन पे लगा हूँ। तो क्या आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं और उसके लिए आपने क्या किया ये भी बता दीजिए?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए हाल ही में जब जो है मेरी परीक्षा समाप्त हुई थी ना तो देखिए, उसके बाद देखिए कुछ दिन ऐसे निकले थे जब मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोन चला रहा था। और देखिए पहले दिन तो मुझे अच्छा महसूस हुआ कि देखिए इतने समय मैं व्यस्त था उसके बाद देखिए मैं वो खुद को समय दे पाया मैं जो है फ़ोन चला पाया अ, अच्छे से। लेकिन देखिए 2 या 3 दिन जब बीते ना तो देखिए मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ना ये सवाल आने लगा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? और कितना ज़्यादा समय मैं व्यर्थ कर रहा हूँ? तो देखिए उसके बाद जो है ना मैंने खुद के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू किया मैंने व्यायाम करना शुरू किया। मैं खेलों से जुड़ा, जिसके माध्यम से मुझे ना शारीरिक रूप से बहुत अच्छा लगा मानसिक रूप से बहुत अच्छा लगा मेरा
जी। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। क्या बात है।
मन जो है ना देखिए उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था और <clears throat> इसी अ, च कारण ना मैंने कहीं ना कहीं अपने एक जो है ना लक्ष्य बनाया कि मुझे जो है वो अपने स्क्रीन टाइम को काम करना है, जी।
जी। क्या बात है, बढ़िया-बढ़िया। तो काफ़ी विस्तार से आपने मुझे सारे जवाब दिए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपने मुझे समय दिया काफ़ी ज़्यादा अ, थैंकफ़ुल हूँ मैं आपके लिए। तो अब उम्मीद है आपसे फिर से बात होगी काफ़ी अच्छा लगा आज बात करके।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल-बिल्कुल मुझे भी ना आपके प्रश्नों के उत्तर देके बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी उम्मीद करूँगा हमारी बातचीत फिर से होगी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। बिल्कुल, धन्यवाद।